قولي لي بقى، يعني كتير أوي مثلًا ممكن أنتِ تحسّي بضغط بتاع مش عارف إيه، إن أنتِ بقى عايزة توازني ما بين الشغل والحياة بتاعتِك، وفي نفْس الوقت مش عايزة حاجة تيجي على حاجة، فقولي لي أنتِ إزاي بقى بتوازني ما بينهم وتحافظي على ده؟
اهم. بصراحة موضوع التوازن ده يعني ناس كتير بتعاني، بتعاني معاه، و آمم وهو يمكن مشكلة بسبب الSocial Media أصلًا، يعني بسبب التكنولوجيا والSocial Media، هاقول لِك ليه، هاشـ– هاشرح لِك، لإنه خلّينا نقول لو أنتِ كنتِ مثلًا آآ في بداية العش ال آمم، ال Sorry أ في أواخر التسـ– التسعينات، وشغالة موظّفة في شركة، أو موظفة في بنك، أو في مكان حكومي
إمم. الSocial Media؟ إزاي؟ امم. قولي لي. أوكي.
أنتِ كنتِ لمّا هتروّحي البيت، هُم هيعرفوا يوصلوا لِك تاني؟ لأ، ما فيش حد هيعرف ي يوصل لِك غير لمّا تيجي بُكرة تاني يوم، <chuckles> تخشّي الصبح المكتب.
آه، من من ناحية الاتصال يعني؟ والّا
من ناحية التكنولوجيا كلّها، فاهمة؟
آه أوكي، تمام، كمّلي.
آه، منها الSocial Media، لإنه خلّينا نقول الناس اللي عندها يعني أنا عندي مديري على Facebook، هو لمّا بيزهق لمّا بيبعت لي على الTelegram ويلقيني ما ردّيتش، بيبعت لي على الWhatsApp ما ردّيتش، فبيبعت لي على الFacebook، ف أنا مش عارفة أهرب من الراجل، ف <laughs>
<laughs> وراك وراك، <laughs> مش هاسيبِك.
مش عارفة أهرب منه فعلًا، مش عارفة أروح منه فين، بيشوف أنا Online، يعني خلاص هك هاتكسف والّا هاعمل إيه، ما أرد.
أيوه لازم، لازم تردي، طب وأنتِ بتعملي إيه بقى ساعتها؟ أنتِ بتحسّي إن هو بقى إيه ده زهق وبتاع مش عارف إيه، وأنت ورايا، ورايا، والّا أنتِ بتتعاملي مع ده بقى إزاي؟
بصراحة ممكن جدًا إن أنا أقول آه، ممكن أشتم كام شتيمة بس بعدين بارُد، ليه لإنه خلاص شافني Online، فاهمة، يعني أنا مش عايزة أتطرد برضو من الشغلانة، أنا لسّه عايزة أشتغل، فاهمة، مش هينفع، لكن أقول لك على حاجة، التوازن عامةً باحس إن هو بييجي من فكرة إن الواحد يحط حدود، أو يكون مرن، الاتنين. يعني
<laughs> قولي لي. إزاي؟